Beh, certo, se hai questa possibilità assolutamente sì. Su queste cose, certo. Se magari se
Anche perché ho visto che ho preso una macchina abbastanza grande che poi in realtà, uhm, dovevo valutare meglio la scelta, perché in realtà andava bene anche una macchina un po' più piccola, adesso poi dopo un paio d'anni che la uso mi son reso conto che forse non era necessaria una macchina così grande. Quindi potrei, magari, cercare di vendere questa e cambiarla con una piccolina che, ehm, mi consuma meno, mi costa meno come spese in generale, come ehm, come retta cos pardon, come rata. Pensi che potrebbe essere una soluzione?
Certo, questo questo potrebbe essere un'ottima soluzione. Sì, io non sapevo della tua auto, però certo, un'auto più piccola che comunque soddisfa le tue esigenze, ma spendi meno, uhm, di bollo, assicurazione, carburante e, ehm, somma, mhmm, sono già dei bei soldi risparmiati durante durante l'anno. Poi sai ci sono anche, non so, spese magari abbiamo 1000 abbonamenti online, i vari Netflix uhm, tu tutte quelle robe lì, no, che poi s
Mh-mh. Verissimo. Che poi alla fine non guardi mai a parte i primi giorni b con un po' di entusiasmo, poi dopo un po' non ti interessano
Esatto, però anche lì sul sul mhmm, n n ne nel computo totale sono quei 100-200 € all'anno che possono anche fare la differenza, cioè, andare a limare, uhm, tutto quello che è inutile facendo un po' un un controllo su come spendiamo i soldi, eh. Poi noi, anche gli altri della famiglia perché siamo sai tante persone messe insieme fanno poi un po' la differenza. Potrei mhmm, potresti provare così.
Assolutamente verissimo. Ecco allora io sì scusami dimmi pure.
No, no dicevo potresti, mhmm, provare facendo così un po' un con check di tutte le le spese che ci sono, di quali sono quelle inutili e, ehm, dare priorità alle tue passioni insomma, al tuoi questi tuoi obiettivi.
Ecco, questo è proprio quello che che vorrei fare quindi faccio un piccolo riassunto, andrò cercherò di tagliare le spese, il più possibile, chiaramente senza andare a a a a limitarmi troppo e però cercherò un lavorettino che mi permetta almeno un paio d'ore al giorno in modo che un po' di qui e un po' di là dovrei riuscire a raggiungere i miei obiettivi.
Esatto, noi bisogna fare così. Molto bene. Guarda, spero che il prossimo viaggio sia fantastico e che tu riesca a farlo il più presto.
Molto bene. Molto bene. Ti ringrazio, guarda mi ha fatto mi ha fatto molto piacere parlare con te, sei stata di grande aiuto, quindi spero di risentirti presto e magari ti racconterò com'è andata. Grazie e buona serata.
Assolutamente, <chuckles> anche a te.